Iya, awalnya aku sempet sampai yang kayak setiap pulang tuh kayak capek, se pernah sampai nangis juga kayak, "Ah, ini aku bisa nggak, ya?", jadi kayak terlalu memaksakan diri aku banget, gitu. "Apakah aku terlalu memaksakan diri aku?", gitu. Jadi kayaknya aku sempet kayak menyesal juga, Kak. Iya, bener. Jadi kayak menyesal juga, misalnya, "Ini bisa nggak sih?". Jadi kalau memaafkan diri sendiri waktu itu udah, tapi kalau waktu itu m menerima juga belum sih, Kak. Terus abis itu aku keluar, Kak, terus aku mencoba untuk, apa ya, kerjaan yang aku mau di awalnya kan, Kak. Nah, ternyata pas kerjaan yang aku mau di awalnya itu mungkin aku merasa bisa, Kak, cuman cuman kayak, apa ya, kalau tidak sesuai gitu kayak kurang nyaman, gitu, Kak. Aku nyamannya sama sebelumnya.
Wah, pasti berat juga ya buat Kakak, heeh. Iya. Oh, oke. Berarti, eee, benar-benar susah juga ya, berarti, Kak, mencari pekerjaan yang memang sesuai untuk diri Kakak, gitu. Nah, tapi gimana sih akhirnya cara Kakak untuk, eee, berdamai dengan keputusan yang telah berlalu itu dan yang udah pernah Kakak ambil itu, gitu? Karena kan nggak mudah juga ya, "Kenapa sih nggak kayak dari dulu gue keluar", gitu, mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu?
Benar benar belum tentu yang heeh? Nah, itu dia, Kak, mungkin awalnya, pas, eee, aku sudah resign aku pikir, eee, ini kerjaan yang aku inginkan setelah ini kan, Kak. Tapi ternyata kan, eee, enggak sesuai, belum tentu jadi itu hal yang mungkin membuat aku belajar sih, Kak, jadi kayak, "Oh, belum tentu hal yang kita inginkan itu hal yang benar-benar kita butuh atau nyaman", dengan itu sih, Kak, karena akhirnya aku, mmm, di kerjaan yang aku inginkan juga nggak terlalu lama dan aku balik lagi ke kerjaan yang sebelumnya di awal.
Wah, berarti bolak-balik nih ya ceritanya. Nah, itu gimana, apa Kakak nggak merasa menyesal, gitu? Nggak apakah merasa nggak menyesal, "Eh, balik lagi aja lah ke pekerjaan lama", gitu. Apa sih yang Kakak lakukan untuk diri?
E enggak sih, Kak. Kebetulan. Jadi kalau menyesal sendiri heeh.
Iya, apa akhirnya yang Kakak lakuin untuk, eee, bisa berdamai dengan keputusan Kakak itu?
Menyesal sendiri kayaknya sih enggak, Kak. Cuman ya tinggal gimana a memaafkan keputusan mhm.
Oke. Nah, terus lalu apa yang Kakak lakuin, Kak?
Iya, memaafkan keputusan yang aku buat sih, Kak.